Ouais, ouais ouais! Bah, alors, ça va, il me demande pas de payer énormément, mais par exemple, tu vois, heu heu, de temps en temps, heu, racheter, heu, des bouteilles d'eau pour, heu, l la maison, racheter de l'huile d'olive, racheter du sel et du poivre. En vrai, ce que j'utilise, je le rachète, ce qui est totalement logique. Mais le problème c'est qu'avec 300 €, heu, en en pour 1 mois, hein, heu, du coup, je sais pas, en fait, hem, comment prioriser sachant que ma voiture, c'est bah, en fait, si j'ai pas de voiture, je peux pas aller postuler. Si j'ai pas de voiture, heu, je peux pas aller faire les courses, si j'ai pas de voiture donc déjà, l'assurance de ma voiture, ça m'enlève, allez, un 1/5 de de ce que je de ce que je touche, ce qui est énorme! Heu, un cinquième de ce que tu touches, heu, juste en crédit de voiture, heu mmh. Exact. Donc heu, je t'avoue que, heu, en plus de ça, j'ai un plaisir, moi, je je suis quelqu'un, j'adore aller pêcher. Donc heu, de temps en temps, heu, faire des petites sorties pêche, heu, voilà. Mais le problème, c'est que quand tu vas en Loire et que tu habites en région parisienne, bah, c'est quasiment, heu, 1 plein aller-retour. Donc 1 plein, heu
Mmh, ouais, ç ç ça part vite, ouais. Mmh mh. Ouais, sans compter l'essence, heu, tout ça, ouais, mmh. D'accord. Ah, bah, oui, oui. Ah, c'est important, de temps en temps, de de se faire plaisir, ne serait-ce que le temps d'un week-end, mais oui, c'est effectivement, c'est c'est un budget, oui.
Et bah, là, dis-toi que ça fait, heu, sans te mentir, hein, ça fait quasiment 3 mois que j'ai plus aucun plaisir. C'est-à-dire que je vis vraiment, heu, a avec le peu d'économie qui me restait de mon alternance, alors que le l'économie, ça devait partir pour un un voyage que je devais me faire avec ma conjointe, heu, en Asie. Au final, heu, bah, comme, heu, me mon mes ca ma cadre et cetera, ne m'ont pas replon reprolongé, heu, tu sais, ils m'ont pas redonné un c un un un s un ouais, voilà, c'est ça. À la base, je devais repartir en CDD ou en CDI avec eux, juste après. Sauf que là, c'est, heu, soi-disant trop cher, heu, voilà donc ils préfèrent embaucher un alternant. Donc en fait, moi, ça me
Ouais. Ils ont t'ont pas renouvelé, ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, bah, il y a il y a il y a tellement d'entreprises qui font ça, maintenant, heu, qui ont des postes, on va dire, où où ils ont pas besoin d'avoir quelqu'un d'une expérience, heu heu, on va dire, heu, importante et donc du coup, ouais, l'alternant, heu, coûtant beaucoup moins cher, bah, ils vont pas s'embêter à mettre quelqu'un en en CDI, quoi.
ça m'a complètement étrayé!